É, praticamente, sim, eu tenho alguns casacos que eu doei, então eu quero repor aí 1 ou 2 casacos, porque o casaco, quando a gente u usa muito, quan gosta muito, usa muito, ele fica muito, é é é é batido, acho que é a palavra, mas é visado, né. Todo mundo olha, ali, e já s e ano passado eu usei um casaco e eu não quero mais usar esse ano, porque queria já deu, eu queria mudar um pouco, então eu acho que agora eu tenho
Batido? Uhum. Já deu. <clears throat> Você quer passar ele pra frente, né, e e tentar algo novo.
Sim. É eu eu eu as minhas roupas elas duram muito tempo, então eu tinha uns casacos aqui em casa que estava comigo já desde que eu vim morar aqui em Lisboa, isso quase 7 anos. Então quando eu quando eu pude, né, eu doei alguns e fiquei com outros, pra não ficar sem nada também e né.
Uhum. Ah, é importante, né, porque vai que você não consegue encontrar uma coisa que você goste rapidamente, fica sem nada também não dá, né.
É. E sabe que estava difícil encontrar a alguma coisa que eu goste, porque eu tô procurando, e atualmente a moda, né, a cor tá muito m marrom, e eu não gosto muito de marrom em mim. Então, tá complicado encontrar aí essa peça, esse casaco novo.
E se você tenta, assim, comprar online?
Tento, eu eu t eu gosto de comprar online também, só que aí depois eu fico muito relutante, falei: "Será vai ficar bem, será que não?".
É melhor é melhor ir na loja, com certeza, você pode experimentar, porque, às vezes, você vê alguma coisa e você acha lindo, quando você experimenta, tá horrível e ao contrário, você fala que tá horrível, você experimenta e tá bom, né.
É, eu gosto sabe o que eu f É. Sabe o que o que eu faço? É, sabe o que eu faço? É até curioso. Eh, quando eu quero uma peça, geralmente eu vou na loja, ou na Zara, enfim, essas lojas que tem por aqui, eu vou lá, eu vejo a peça, eu experimento, vejo se fica bem, aí depois eu penso um pouco, aí, se eu decido comprar, eu vou lá na loja online e encomendo.
Aham.

De todas as cores?
Não, é assim eu sou muito do preto, então eu tenho vários pretos, eu tenho um rosa pink que eu já usei no na festa de um casamento, muito bonito. E de vez em quando eu uso ele por aí, né, quando eu vou tomar um café, assim, num sabe aqueles cafés? Hã?
Uhum. Uau. Quando está inspirada. Quando você está inspirada.
Quando eu estou inspirada, assim, quando eu quero ir em um café, aquele café do Pinterest, sabe? Aqueles bares que você toma um cafezinho com com cappuccino, florzinha, aí uma vez eu coloquei ele nesse ne nesse nesse bar. E
Aham. Ai que legal. Eu acho que chama atenção também hein? O pink, assim, que nem você falou.
nossa Chama o pink chama bastante atenção. E
Você me fez pensar até em uma música da Rita Lee que falava cor de rosa choque.
Era é esse, é essa cor dele, é cor de rosa choque, que você olha para ele já dá um choque, mas eu gosto eu gosto muito de rosa também, e às vezes tem alguma peça, assim, que sai um pouco do preto. Eh, recentemente também comprei um outro macacão que ele é marrom com creme, muito bonito também, eh, eu usei ele recentemente em uma viagem e usei com uma blusa embaixo, porque porque ela estava fazendo um pouquinho mais de frio, então eu coloquei uma blusa creme embaixo, deixei ele meio aberto, porque ele era de botãozinho, então a blusa tinha uns babados, os babados ficaram para fora assim do macacão, ficou bem bonito, e coloquei esse cinto.
<laughs> Aham. Aham. Até imaginando, assim, estou achando que é super chique também.
É, chique também, ficou bem interessante, meu cabelo estava escovado. Olha o tecido, o esse os pretos que eu tenho para o dia a dia, é aquele tecido mais molinho, sabe? Eu não sei muito o nome de tecido, viscose sim, esse outro ma o o de o rosa pink é seda, bem levinho. <laughs> Ai obrigada. E o marronzinho ele é um linho.
E qual o tecido? Uhum, tipo viscose, se Olha, chiquérrima você, hein?